तो मेरी ना एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं साधारण जीवनशैली अपनाकर अ, अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा सकूँ। पर जैसे कि आजकल की अ, ज़िंदगी हो रखी है, वो मतलब हो नहीं पाता। कहीं न कहीं जो खर्चे हैं और जो रहन-सहन का तरीका है, वो इतना ज़्यादा हाई-फाई हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब <sniffs> अ, अतरंगी कपड़े, तरह-तरह के फैशनेबल कपड़े, इन सब चीज़ों में, और तरह-तरह का खान-पान। तो मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा ना यहीं बर्बाद होता है। और कहीं न कहीं मुझे अ, इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन यही होता है कि भई, ट्रेंड चल रहा है, अगर हम अ, ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, तो लोग हमको आउटडेटेड समझ लेते हैं, सोचते हैं, "अरे! इन्हें क्या ही पता कि फैशन क्या होता है या एक अच्छी जीवनशैली क्या होती है।" खैर, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ज़िद जीवनशैली अपनाऊँ, जहाँ पर मैं अपने लिए कुछ अ, अच्छी अ, मतलब चीज़ें अ, जीवन साधारण जीवनशैली अपनाकर कि मैं अ, स अच्छे से सिंपल सादगी से रहूँ। और अपने थोड़े बहुत जो पैसे हैं, जो मेरे पैसे बेकार की चीज़ों में व्यर्थ खर्चा हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनमें उनके लिए ये पैसे बचा सकूँ। क्या आप मुझे कुछ मदद करेंगी कि अ, जैसे जो मेरी जीवनशैली है, वो साधारण रख कर मैं अपने पैसे कैसे बचा सकती हूँ? जी।
उहुँ। जी हाँ, बिल्कुल। ये आपकी जो सोच है बिल्कुल अ, सकारात्मक है और आज के समय में साधारण जीवन-शैली अपनाना अ, मतलब अ, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं आपकी मदद बिल्कुल करना चाहूँगी पर पहले आपकी स्थिति को जो है मैं थोड़ा-सा और समझना चाहती हूँ। तो मुझे आप बता सकती हैं कि जैसे कि आपका अ, मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा जो है ना, वो किस चीज़ पर होता है?
<sniffs> जी, देखिए बिल्कुल अ, बताऊँगी आपको क्योंकि अ, बहुत परेशान हूँ मैं इन खर्चों से और अ, बहुत उम, पैसे भी नहीं बचा पाती। मेरा ज़्यादातर खर्चा सच बताऊँ तो जैसे कि आजकल का जो रहन-सहन है, जैसे आप देखो ना अ, सबसे ज़्यादा तो मेरे घर में ना मेरे बच्चे हैं। वो, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और घर के अन्य सदस्य भी। उन्हें लगता है कि बस, खाओ और जितने पैसे आ रहे हैं उड़ाओ। मतलब खाओ उड़ाओ खाओ उड़ाओ, और उम, उनकी ये सोच कि अरे को क्या रखा है, खाओ पहनो फैशन से रहो अ, यही ज़िंदगी है। पर, मैं सोचती हूँ कि नहीं, ज़िंदगी ये है अच्छी बात है, इस तरह से आप जी रहे हैं। पर आपको भविष्य-निधि भी कुछ बचानी चाहिए ताकि आपके भविष्य में कोई जैसे आकस्मिक ज़रूरत आ पड़े, तो आप वो ज़रूरत को पूरा कर सकें। ए एक कहते हैं ना, अपने हाथ में मज़बूती होनी चाहिए। अब पर कभी ऐसा हो जाए कि कुछ गलत समय आ जाए और फिर हमारे पास इतने पैसे ना हो कि हम वो कर सकें खर्च कहीं से पूरा। तो मुझे ये तो आगे तक की सोचनी होती है क्योंकि देखिए मैं गृहणी हूँ। मैं ऐसे खाओ उड़ाओ के खर्चों में नहीं रह सकती। ये तो उन लोगों की सोच है। तो मेरे घर पे ना सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं जैसे मैंने बोला खाओ और उड़ाओ। तो, बहुत अच्छा-अच्छा खाना चाहिए रोज़ डेली में। अ, रोज़ मने मटर-पनीर ले आओ, रोज़ ये ले आओ बाहर से खाना ऑर्डर करना, इस तरीके का या फिर बाहर जाके खाना। हफ़्ते में 1-2 दिन बाहर खा लेना और अगर बाहर जाना अ, संभव नहीं हो पा रहा है, तो फ़ोन बस एक सुविधा हो गई है ना कि फ़ोन उठाओ और ऑनलाइन ऑर्डर कर दो खाना घर पर। ऑनलाइन कपड़े मंगा लो। फ़ोन अ, च चीज़ें पसंद कर लो, ऑनलाइन कपड़े आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है मेरे घर पर, कि मैं परेशान हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ, कि इस तरीके के खर्चे बंद हो जाएँ जो बेवजह किए जाते हैं मेरे घर पर। और, कहीं न कहीं मैं भी उनमें शामिल हो ही चुकी हूँ और थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भी असर आ ही गया है इन सब चीज़ों का। तो मैं चाहती हूँ कि ये खर्चे कंट्रोल हो जाएँ और एक साधारण जीवन अ, शैली में अपनाऊँ जिसमें मैं अपना <sniffs> जीवन सही मतलब साधारण रखूँ, ऐसा नहीं कि बहुत खराब। साधारण हो जाए और और जो बेवजह मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो वो भी कहीं न कहीं बच जाएँ। जी। <sniffs>
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उहुँ। उहुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उहुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी अनुभव को जो है समझ पा रही हूँ कहीं न कहीं। अ, तो अ, मुझे आप एक और बात बता सकती हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि अ, जो है साधारण जीवन शैली जो है आप रखना चाहती हैं या ख़र्च जो है वो भी नियंत्रण में रखना चाहती हैं। तो क्या आप ना अ, चीज़ों की बजाए ज़्यादा अनुभव को ज़्यादा महत्व देना चाहती हैं? या चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती हैं आप इसके बारे में बताएँगी थोड़ी मुझे?
अ अ, जी मैं आपकी बात नहीं समझी।
अ, हुँ। अ, जैसे कि अ अ, मतलब अ अ, होता है ना कि अनुभव को ज़्यादा महत्व देना है कि बहुत कम अ, चीज़ों में भी जीवन जो है बिताई जा सकती हैं पर अ, किसी का सोच जो होता है वो होता है कि हर चीज़ जो है वो ख़रीदी जाए अ, चीज़ों को, कि अगर सोफ़ा है या टीवी है बड़ी टीवी लेनी है या बड़ा सोफ़ा लेना है ना? अ, किसी के विचार जो है उस तरीके के होते हैं। पर अ, कुछ लोगों का जो है सोचना ऐसा होता है कि छोटी फ्रिज से भी अगर चल रहा है या छोटी टीवी से भी चल सकता है या छोटे अ, बिना सोफ़ा के भी अगर चल सकता है तो अ, क्यों नहीं? ऐसे भी ये मतलब होता है ना कि एक अ, महत्व अनुभव को जो है उसको महत्व दिया जाता है तो आप क्या सोचती हैं इसमें?
जी। जी। जी। देखिए अ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मुझे नहीं लगता कि आप हर चीज़ आपको अपनी मतलब अ, कहते हैं ना अपनी अ, मुझे मैं इस चीज़ पे भरोसा रखती हूँ कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। और मुझे शौक नहीं है कि मैं अपनी अ अ, वेतन से ज़्यादा सोचूँ और जैसे मैं सोचूँ कि अपनी कहते हैं ना जितनी मेरी अ, क्षमता है उससे ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहती मैं मेरे लिए उतना ही काफ़ी है जितना मेरी क्षमता है मैं कर सकती हूँ। मुझे अ अ, जो अ, चीज़ें मैं कर पाऊँ, जो ले पाऊँ आसानी से और जिनके लिए मुझे अ, किसी तरीके की कोई समस्या ना झेलनी पड़े कि पता चले मैं एक बड़ा टीवी तो ले आई हूँ पता चले किश्तों में ले आई और किश्तें देने में मुझे समस्या आ रही है। तो इस तरीके से मुझे नहीं चाहिए मुझे यही है कि हाँ, अ, सीमित अगर संसाधन है तो मुझे सीमित संसाधन में रहकर भी जीना अच्छा लगेगा। उसमें मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात को समझ पाई, बहुत अच्छे से। तो मुझे मैं है ना आप एक और अ, बात बताइए कि अ, जैसे कि क्या आपके पास मासिक बजट अ, या मतलब होता है ना कि अ, लक्ष्य सेट किया हुआ है आपने कि जो है मंथ इम जो महीने में जो है इतना ख़र्चा करना है या इतना ही है बोल के?
जी देखिए, मासिक बजट हाँ, बिल्कुल मैंने अ सेट किया होता है। पर बता तो रही हूँ कि ये जो अ, मेरी घर में ख़र्चे हैं अ, वो इस तरीके से होते हैं कि बजट तो डगमगा ही जाता है। बजट का कुछ पता नहीं चल पाता कि कितना क्या बस बजट में सिर्फ एक चीज़ जो अ, सबसे पहले हो जाती है वो है घर का राशन। इसके बाद जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं देखिए अ, 70 परसेंट हिस्सा मैं खत्म कर लूँगी ऐसे ख़र्चों में और ज़रूरतों में 30 परसेंट में होगा तो आय का जो वेतन का वो 30 परसेंट में भविष्य के लिए बचाऊँगी। और घर के जो ख़र्चे हैं वो इतने अ, फ़िज़ूल ख़र्च हैं कि वो 30 परसेंट जो बचाने का सोचती हूँ वो भी नहीं बच पाता और सारा वेतन ऐसे ही ख़र्च हो जाता है। और सच में मुझे बड़ी निराशा होती है ये चीज़ सोच के कि वेतन सारा का सारा ख़र्च होता है और भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाती। और मुझे जैसे कि मैं गृहणी हूँ तो मुझे भविष्य के लिए बहुत चिंता होती है। और कहीं न कहीं मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भविष्य के लिए पैसे हैं वो बचे। जी।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं। मैं बात आपकी बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ अब। देखिए ऐसा बिल्कुल होता है। सबसे पहले मैं आपको सुझाव ये देना चाहूँगी कि आपको ना ये समझना ज़रूरी है कि साधारण जीवन शैली का मतलब मतलब होता है ना ये कमज़ोरी या कम नहीं है बल्कि समझदारी है। बिल्कुल, आप जैसा भी सोच रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। आप इसमें कभी भी अपराध बोध महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। और पहला कदम जो है ना छोटे बदलाव से ही शुरुआत करें, है ना। एक कदम सब कुछ बदल एक ही बार में सारी चीज़ें बदलने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये जो बोझ है अपने दिल पे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए रोज़मर्रा के अनावश्यक जो ख़र्च हैं पहले उसको कम करें धीरे-धीरे। जैसे कि अ, जैसे कि लोगों को देख के कोई भी चीज़ जैसे शॉपिंग कर लिया या ख़रीद लिया या बार-बार मतलब बाहर का खाना है ना, जैसे आपने बताया कि बाहर का खाना या ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो उसमें रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए दूसरी बात ये है कि अनुभव को जो है ना वो प्राथमिकता दें। जैसे कि कोई चीज़ जो है ख़रीदने से पहले ख़ुद से पूछिए, क्या ये सच में ही ज़रूरी है? ये चीज़ कुछ महीने बाद भी क्या मुझे अ, खुशी देगी जितना अभी देगी? क्योंकि कभी-कभार क्या होता है हमारी इच्छा होती है कि हम सामान ख़रीदें वो पल भर के लिए आपको खुशी तो देती है पर उसका अगर लंबे समय के लिए देखे तो उसका कोई भी अ, मतलब होता ना यूज़ नहीं होता है। और अगर आप ऐसे ख़ुद को ही सवाल करेंगे कि क्या ये कुछ महीने बाद के लिए भी मुझे उतनी ही खुशी देगी? क्या ये मुझे ज़रूरत है? तो अगर जवाब नहीं है, तो उस पैसे से कोई अनुभव चुने। जैसे कि घूमना, कुछ सीखना या ऐसे कामों में लगाइए जो आपको भविष्य तक के लिए काम दें। और देखिए तीसरी अ, बहुत ही सरल बात ये है कि सरल बजट बनाइए। अपने ख़र्चों को ना 3 हिस्सों में बाँटिए। अ ज़रूरत, इच्छा और बचत। अगर ये 3 चीज़ें को आप डिवाइड करेंगे पैसों में तो देखिए जब ख़र्च दिखने लगे तो नियंत्रण अपने आप ही आने लगते हैं। जब तक आप इसको मतलब होता है ना कि बजट नहीं बनाएँगे और 3 हिस्सों में नहीं बाँटेंगे, आपके पास जितने भी पैसे हैं वो ख़र्च होते जाएँगे। ज़रूरत के लिए जो पैसे रखे हुए हैं, इच्छा के लिए जो वो ज़रूरत वाले पैसे ख़र्च मत करिए और जो आपने इच्छा के लिए या कुछ करने के लिए या घूमने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ें करने के लिए आपने जो भी बजट बनाया हुआ है
जी। जी। ए जी। जी। जी।
उस बजट से आप ज़रूरत के सामान ना ख़रीदें। तो आप ऐसे करके अगर लिमिट लगाएँगे ना अपने ख़र्चों पे तो कहीं न कहीं देखिए साधारण जीवन शैली में भी आपका जो ख़र्चा है वो नियंत्रण हो सकता है। ज़रूरत, इच्छा और बचत ये 3 ही चीज़ें हमारे ज़िंदगी में जो है इसी से ही चलती है। तो अगर आप इन तीनों के लिए आप अपना हिस्सा बाँट देंगे है ना, पैसा बाँट देंगे और ज़रूरत के लिए रखे हुए पैसे आप इच्छा के लिए नहीं खरीद ख ख़र्च करेंगे और इच्छा के लिए रखे हुए पैसे अगर आप बचत के लिए नहीं ख़र्च करेंगे या निकालेंगे तो देखना कहीं न कहीं आपको काफ़ी सरल महसूस होगा। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए तुलना से बचे। ब कई बार ऐसी समस्या से गुज़रते ही हैं, दूसरे की जीवन शैली आपकी ज़रूरत नहीं तय करती है ना? तो जो आपके लिए पर्याप्त है वही सब सही है। इसलिए तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अंत में यही बात है कि देखिए आख़िरी बात ये है कि साधारण जीवन शैली ना कमी नहीं है। सबको लगता है कि सारे लोग जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। पर ये कमी नहीं है, आज़ादी देती है कि पैसों की सोच की जो है ना और मन की शांति के लिए तो बिल्कुल अगर आप मन से संतुष्ट हैं तो तुलना से बचिए। जब आप कम से मतलब बहुत कम में भी संतुष्ट होना सीखते है ना तो जीवन अपने आप ही हल्का और खुशहाल बन जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो मेरे सुझाव है आपको कहीं न कहीं अपने जीवन शैली में ख़र्च नियंत्रण करने में मदद करेंगे।
जी। जी। जी। जी। जी देखिए, आपने सच में अ, जो मेरी समस्या थी कि मैं साधारण जीवन शैली कैसे अपनाऊँ और कैसे पैसे बचा सकूँ। तो सच में आपने इतने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए कि मुझे अब लग रहा है कि मैं जीवन शैली ऐसी अपनाऊँगी और पैसे बचा पाऊँगी। दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।
जी, आपको मेरा सुझाव पसंद आया उसके लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यव